Kung manonood ka ng ano, ng pelikula para sa’kin, manonood ka sa kaniya bilang sining. Hindi tatanggapin mo kung ano yung totoo dun. Kasi maraming kulang, maraming kulang, totoo ‘yon. Maraming kumbaga, maraming mali. Minsan gagawa lang sila ng isang, ah, kwento doon para kumbaga maging mas ma-intriga, mas pag-usapan pero hindi totoo. Kagaya nung nirereklamo nung ano, nung apo niya so ma may tsaka may mga ano dun, may mga iskandalo na parang isipin mo, "May nangyari ba talagang ganun?" Parang kumbaga kaya ano, valid naman yung reklamo nung apo niya ibig sabihin kailangan na ipapaliwanag sana. Tsaka may may dalawang side sana sa kwento. Kaya importante rin ‘yon na mag-research.
Hmm. Oo, tama naman. Mm, mm. Oo. Totoo tama naman, kasi syempre nakakalungkot naman na parang, ah, katulad nga no'n 'di ba, parang nagreklamo yung apo ni Quezon na pa na parang mali yung, ah, pagpapahayag or mali yung mga ano. Na, which is dapat ah, kahit papaano bago nila nilabas yung mga ganitong ano siguro, dapat humingi muna sila ng, ah, oo rekomendasyon or, ah, opinyon kung tama ba na, ah, ganito yung maging arte? Tama ba yung mga eksenang ginawa? Ah, dapat 'di ba hindi pupuwede kasing ano eh, ah, basta-basta ka maglalabas tapos ah, eh, buti sana kung ano, alam paano ba 'to? Nangyari ito siguro mga thousand years ago na, na parang ang hirap na ipaliwanag kung totoo ba talagang nangyari yun, kung totoo bang ito ano. Parang ikaw na nasa, eh, ano mo na, siguro nangyari talaga yan, siguro yung a yung ano na, yung ah ah bali yung ang magiging opinyon na nun, base na yun sa mga taong manonood kung anong paniniwalaan nila. Unlike sa mga ganitong, ah, pelikula na parang, ah, buhay pa itong mga ka-apo-apuhan, alam nila yung tunay na kwento tapos, ah, parang ipinalabas mo na lang na hindi man lang hiningi yung opinyon o reaksyon nila, so para sa akin, ah, mali talaga yun. Eh, ikaw, ah ah, matanong ko lang din 'no, saan ka ba naka-base minsan talaga sa panonood ng pelikula? Ah, kasi siyempre dalawa na yung ano dun eh, ah, meron nang, ah, indie film, mayroong mainstream, mayroon din na platform sa mga sa ibang, ah, mga social streaming, live streaming 'di ba? A ano bang ano mo dun, ah, mas gusto mo ba na kilala yung gumaganap o, okey lang basta, ah, maganda yung istorya?
Mm. Mm. Mm. Tama. Kinausap na lang, oo dapat. Mm. Mm. Tama. Mm. Mm. Oo. Oo. Tama. Mm. Mm, hmm. Tama, oo. Mm. Tama. Oo. Mm. <smacks lips> Ako Mm. Mm. Mm. Mm.